مش فكرة ما بيوصّلوش المعلومة، هو وحياتك ما بيدّوش المعلومات كلّها أصلًا، يعني عارف ما بيدّوا القشور، يعني القشور من برّه خالص كده عشان يلحق يخلّص المنهج، إمم.
إمم. تمام، آه. آه، ده الدكتور ما أنتِ قُلتِ الدكتور كان مستعجل أنا م ورايا من المحاضرة الأولانيّة، إمم.
بالضب بالضبط. فاكتشفنا إن الموضوع ما ينفعش يُعتمد خالص على ال على المحاضرة والسيكشن برضه كان آه، والسيكشن كمان بتاعنا وقتها المعيد بتاعه ما كانش مش هاقول أحسن حاجة، بس كان لسّه متخرّج ولسّه إيه، مش م يعني مش مستوعب الفكرة أوي، كان في مُعيد بقى أنا فاكرة اسمه لغاية دلوقتي بجد، هو كان مُعيد شاطر جدًا، جدًا وكان بيدّي سيكشن تاني.
والحل كان فين بقى؟ تمام. إمم. هو ده اللي إمم.
آه. و وساعتها بقى اتحاد الطلبة قالوا لنا عليه، قالوا لنا: "لو كده روحوا احضروا مع المُعيد ده ولو ما عرفتوش تحضروا السيكشن مثلًا مش في نَفْس المعاد، هو بيدّي كورس برّه يعني الكُلّية زي يعني درس يعني أو كده روحوا له بقى.َ"
آه، وأهي الدروس تقوية أو حاجة، آه.
بالضبط. وقتها بصراحة أنا أخدتها من قاصرها ورُحت له الكورس. قُلت أنا مش هاقعد بقى أتنقّل ما بين السكاشن وه
آه وتاخدي درجات غياب ويتحس أنتِ ناقصة درجات تنقصيها، فبالضبط آه. <chuckles>
برافو عليك. بالضبط كده، اللي هو أنا مش هاسيب السيكشن بتاعي عشان أحضر سيكشن تاني وجع دماغ بقى ودرجة أعمال السَنة هتروح عليّا، ما أنا برضه يعني محتاجة الدرجات دي. فرُحت ج واخداها من قاصرها
إمم. أنا أنا محتاجة أعوّض ال0 اللي أنا أخدته أيوه. <chuckles>
أيوه، بالضبط ك وأخدتها بقى من قاصرها ورُحت ال الكورس ده وقد كان. عارف لمّا تحس إن أنت كنت مغمّض عينك وفتّحتها؟ أنا كنت كده.
تمام. حلو أوي. للدرجة دي! طَب حلو، ده م ده مُعيد شاطر بقى بيشرح كويس و وفعلًا يعني إمم.
فأي باشا أنا ما كنتش فاهمة حاجة. أنا يعني فكرة إن أنا أصلًا ما كنتش مس أنا مش فاهمة حاجة أصلًا، أنا اكتشفت إن أنا كنت داخلة على الله، أنا م حتى النظريّات مش فاهماها صباح الفُل، إيه ده؟ إيه ك
يعني أنتِ كنت تستاهلي ال0 ده فعلًا ما كانش ما ما ظلمكيش. <laughs> لأ، أنا باشوف بس هي المشكلة كانت يعني في المذاكرة، أصل أنتِ بتقولي بتذاكري من المرجع نَفْسه وكده، فأنتِ بتقولي إن أنتِ فجأة اكتشفتِ إن أنتِ ما كنتيش فاهمة صح، بس كويس، يعني حاجة كانت مضايقاكِ جدًا، جدًا وعملت لِك أ أول 0 في حياتِك وأول مشكلة في حياتِك وعرفتِ تلاقي حَل عَمَلي، أنتِ رُحتِ دُفعَة أكبر يعني ما اتكسفتيش إمم.
إمم، إمم، كنت أستاهله جدًا بصراحة. <laughs> أنت بتضغط عليّا أوي كده ليه؟ <chuckles> آه، آه. بالضبط. إمم. بالضبط. واكتشفت بقى إن أهَم حاجة الحَل، إن إحنا نحِل كتير أوي. فكرة إن أنا أبقى فاهمة ومدركة والكلام ده كلّه لأ، لازم إن أنا أحُط نَفْسي في إن مسائل تيجي لي وأقعد أفكّر أحلّها إزاي عشان ما أتخضّش بقى جوّه الامتحان تمام؟ فعايزة أقول لك بقى بَعدها أنا كنت كنت مت
آه، تجرّبي. تمام. آه، زي ما اتفاجئتِ و وج ملحق مفاجأة إن أنتِ ما شُفتيش حتى ضهر الورقة حتى. <laughs>
أ أيوه، بالضبط كده. فأنا بَعدها بقى عايزة أقول لك إن صحابي في الشِلّة سمّوني اسمي آآ، اللي بتحل 100 مسألة تفاضُل وتكامُل، أنا قبل امتحان الميد ترم قعدت أحل 100 مسألة.
إمم. ده عُقدة، ده أنتِ بقى عندِك عُقدة من التفاضل. إمم.

إيه هي بقى؟ <chuckles>
إيه هي؟ آه، هاقول لك، كانوا بيحطوا درجات ال آآ، الكويزات آآ، قا يعني ليست كده أسامي بالسكشن بال بالدرجة، في في لوح كده خشب آه، ما بين السكاشن يعني كان في مبنى كده اسمه مبنى السكاشن كانوا بيحطوا عنده الدرجة، آه. واتفرَّج بقى عالمآسي. آه، فضيحة؟! دي أقسم بالله العظيم أكتر مرّه حسيت إن أنا فاشلة، بجد أكتر مرّه حسيت إن أنا فاشلة في حياتي، لإن أنا كنت شاطرة بقى طول عمري في التعليم والثانوية العامة.
على الملأ. آه. آه. ياه! فالفضيحة بجلاجل. <laughs> آه. أيوه، ما طبعًا ما جايبة نتيجة ثانوية عامة عالية جدًا، ودخّلتك كُلية قمة، يعني بالنسبة لِك طَب أنتِ عملتِ إيه في الquiz يعني نتيجتِك كانت إيه للدرجة دي؟ جبتِ النُصّ؟ 0! ما اديكيش حتى درجة على الخطوات اللي أنتِ ما عملتيهاش؟ <laughs>
بالضبط. <clears throat> 0. 0 حضرتك. ولا خطوط عريضة ولا بتنجان ولا الكلام ده، 0 0 والله أنا فاكراها 0 وإيه؟ ده بُصّ
طَب وصاحبِك وصاحبِك الدحّيح ده جاب اللي حل ال4 مسائل، جاب كام؟
آه جاب 25 ما هاقول لك بقى، لأن الكويز
إيه ده! إيه ده! ده دحّيح فعلًا! <laughs>
أيوه، ما هو اللئيم، اللئيم <chuckles> طلع حالل ال4 مسائل وأخَد بالبونص كمان. ف آه لأن الكويز ده، آه قالوا لنا ده هم 3 مسائل واحنا حاطين المسألة الأخيرة دي عشان تبقى bonus فتسند الناس، طَب ما سَنَدِتش معايا ليه يا شباب، <chuckles> فين السند ده؟
آه <chuckles> bonus كمان! ده إيه ده ده ده ده <chuckles> إمم. لله. <chuckles> ما أنتِ ما وصلتيش أصلًا، أنت ما وصلتيش لنُصّ الطريق حتى. <laughs>
خالص، خالص فبُصّ بقى دي أقسم بالله بجد وكانت لي صدمةٌ، أنا بجد يومها عيّطت جامد، تسألني عيّطت ليه، بس أنا عيّطت بجد، أنا يومها عيّطت جامد جدًا، لدرجة إن أنا بجد انهارت، اللي هو كأني م مات لي م ميت زي ما بيقولوا، فكانت أول مرّه أحس إن أنا إيه ده أنا ما عرفت إزاي يعني أعمل كده، يعني إيه بجد، يعني إيه أجيب 0؟ كانت أول مرّه أشوفها في حياتي.
آه. إمم. آه. صفر. امم.
ف وقتها بقى
لأ، وصاحبِك اللي كان بينظّر عليكِ ده يعني أكيد كان بقى ده أنا حالِل وحالِل بالبونص
آه، بُصّ أصلًا وقتها أصلًا أنا بقى اللي رُحت أنظَّر عليه وحياتك <chuckles> قعدت أقول له: "آه ده بقى ده، ده أنت من الناس اللئيمة بقى اللي بت آآ، بتذاكر بقى مع" إحنا كنا كُلّ ش كلّنا شلّة مع بعض وبنحضر مع
آه. الشِلّة كُلّها سِقطِت وهو الوحيد اللي جاب نتايج مثلًا؟
آه، يعني عايزة أقول لك كُلّ الشلّة يعتبر جايبة اللي هو إيه زي يعني في ناس جايبة 0 عادي على فكرة زيي، يعني ال0 ده كان منتشِرّ عادي جدًا، والناس اللي جايبة 5 آه، ناس جايب
آه، أنتِ مش لوحدِك، مش لوحدِك، يمكن ده اللي طمِّنِك شوية إن أنتِ مش لوحدِك اللي جايبة صفر. <laughs>
بالضبط كده، فكرة إن أنا عادي يعني معايا ناس، اللي هو عادي، الموضوع بيحصل يعني، مش حاجة abnormal يعني زي ما بيقولوا، فساعتها إحنا بقى الشلّة كلها قعدنا نقول له بقى: "آه، ده أنت بقى منهم اللي يقعد ويقول ده أنا مش حالل ده أنا ما أعرفش إيه ونلاقيك مقفِّل الامتحان ده إحنا بقى ده أنت سوسة وما أعرفش إيه" وبتاع، وقعدنا إيه نتريق عليه ونهزّر عليه يعني، بس عادي الموضوع ساعتها عدّى يعني، بس وقتها بقى
إمم. بالضبط. إمم. آه.

أنت متخيّل؟! 100 مسألة باحلّها قبل ليلة الإمتحان، عشان أبقى مُدركة اللي بيحصل. إمم.
إمم، حلو أوي والله. والله شاطرة جدًا. شاطرة جدًا، يعني بصراحة إن أنتِ ت أخدتِ موقِف سلبي جدًا للدرجة دي حَولتيه
هي مش شطارة أوي بصراحة هو عِند يعني.
إمم. ماشي ما هو آآ بس وصلِّك، يعني دي حاجة وصلتِك وحليتِك وبتقولي كنتِ حتى وأصحابِك أهم كلّهم عارفين إن أنتِ بتعملي كل ده وبتاع وحاجة كويسة جدًا، بصراحة يعني
آه. ساعتها بقى جبت 21 من 25 في الميد ترم.
طَب حلو والله، ما شاء الله، من 0 ل21 ما شاء الله يعني <chuckles> موضوع جميل جدًا، والله قصّة جميلة جدًا، وفعلًا يعني أتمنّى لِك كل خير في اللي جاي واضح إن أنتِ عندِك اجتهاد و وتصميم كويس. فربنا يوفّقِك وهنتكلّم تاني أكيد مرّة تانية.
انتصرت. آه. أيوه. انتصرت. أيوه. شكرًا ليك. إن شاء الله، وشكرًا ليك.